Naku, oo. Isa na 'yan dahil nasabi mo nga kanina na sa kuryente 'di ba, napakataas na ng konsumo. Kahit na sabihin natin regular na konsumo, pero dahil nga dito sa inflation na ito, eh, medyo tumaas siya. Kaya ngayon nagbabawas kami ng paggamit ng ng aircon kahit na gustong-gusto talaga namin. Minsan sa gabi na lang namin siya binubuksan at gumagamit na lang kami ng electric fan. <laughs>
Mm. <laughs> Tama 'no. Mm, mm, 'no. Relate ako dun 'no, ganun din kami, ah, ah, eto nga 'no, true story 'no. Kagabi nga rin, ah, nag-electric fan na lang din kami kasi nga parang naiisip namin mamaya, ngayong buwan na naman, ang katapusan mas tumaas na naman 'yong bill ng kuryente namin.
Mm. Totoo. Naku, 'yun na 'yun pa man din ang pinakamahirap. Pagdating naman sa pagkain parang wala akong masyadong mai mai-shi-share sa'yo kasi <laughs> sa tingin namin ang pagkain ang priority, eh. <laughs>
Oo. Mm. Mm, mahalaga talaga 'no. Talagang, number 1 'yan 'no, mm.
Totoo. Eh Totoo. Siguro meron kaming mga babawasan yung mga iba lang na minsan hindi naman talaga siya kinakailangan. Yung mga kumbaga gusto lang dahil nagki-crave nga, 'di ba. <laughs>
Mm, mm. Oo, oo. Naiintindihan kita dun 'no kasi nga kahit naman ako 'no, minsan nagki-crave din ako sa mga pagkain.
<laughs> Oo. Kaya 'yun. Eh, ikaw ba, ano pa bang mga puwede mong i-share diyan na, um, nakakapag-adjust sa mga budget niyo.